Alam mo mas feel ko siyang pakinggan kapag lungkot-lungkutan ako. <chuckles> Di ko alam.
Ay mga emote-emote ganun yun ba? Parang para bang yung natulo ng, um, patak ng ulan, eh, para bang yun ba yung mga luha mo na gusto mong iiyak? <laughs>
Ah, oh, dun yung feeling ano ka Hindi. Hindi naman siguro sa luha, yung ano ka lang, 'di ba, may mga pagkakataon parang minsan parang emosyonal ka lang, yung alam mo yun mabigat di naman sa mabigat, kumbaga parang malungkot lang yung pakiramdam mo. Tapos ang sarap lang ng ganun na habang ganun yung pakiramdam mo habang pumapatak yung ulan ganyan. Parang pakiramdam mo nakikiramay sa'yo yung pagbuhos ng ulan na nakikiluha siya sa'yo nakikiiyak siya, nakikidalamhati siya. So, ganun ko siya naaano nafi-feel, hindi alam mo paborito ko yung ano, ah, panahon ng tag-ulan mahilig ako sa tag-ulan. Di naman dahil gusto ko na umuulan at bumabaha hindi naman sa ganon. Gusto ko lang yung pakiramdam ng pag umuulan malamig, kalmado ganyan. Pero minsan may pagkakataon na kasi pag 'di ba, minsan pag ano tag-ulan yung makulimlim malungkot yung paligid parang lungkot-lungkutan ka lang din emosyonal ka lang din.
Hmm. Hmm, true. Hmm, medyo gloomy, eh, no? Mm.
Gloomy, oo yung ganong panahon na parang nadadamay na rin yung emosyon mo na parang ayun naaalala mo yung mga nakaraan mo yung ma ba pang ibang experience mo nung nakaranas ka ng tagulan. Ano bang naaalala mo dun? Yung ganon yung pag
Ah, nagmumuni-muni ka din, oo.
Oo, yung yung gage emote-emote kon kon konti na lang, eh, magwo-walling ka na lang sa pag-e-emot-emote,' no, ho pan panahon mo na yun, 'di ba, na iiyak-iyak ka yung mga ganto umiiyak ako nitong panahon na to kasi ganito ganyan. Oo yung mga panahon na ganun yung alam mo arte-artehan mo kumbaga.
<laughs> <chuckles> <laughs> E-emote-emote, 'no? So, um, mahilig ka naman sa mga tunog, 'di ba, na ganyan so masasabi nating ingay yan, 'no? Pero, ah, pano mo nama ano naman ang masasabi mo tungkol sa katahimikan naman ng kalikasan may halaga rin ba yun?
Alam mo natatakot ako sa katami katahimikan ng kalikasan. Ayoko ng katahimikan, gusto ko maingay, gusto ko may tunog. Parang piling ko ano ano ba katapusan na ba ng mundo at wala akong naririnig, kailangan meron akong naririnig na huni ng ibon or kaya ingay ng tao, o kaya kalansing ng pera. Ayoko ng katahimikan kasi natatakot ako sa kanya na parang piling ko, parang katulad nung ibang claustrophobic na takot sila sa mga masisikip na lugar ganyan. Ako takot, ako sa katahimikan na sobrang tahimik.
<laughs> Horror ba? Yung parang nabibingi ka, ah, sa katahimikan. Hmm.
Nabibingi sa katahimikan na pakiramdam ko pakiramdam ko naging pakiramdam ko yung mag-isa na walang kasama. Ganun, dun nabubuo yung takot ko. Hindi lang siguro lungkot takot talaga yung nararamdaman ko, ganun.
Hmm, medyo parang nalulung mm.